برتغالي، أوكي. طَب كان الموضوع صعب عليك شوية؟ يعني هل هي صعبة شوية عن اللغة الإنجليزية؟
لأ، لا وأنا كويّس في الإنجليزي الحمد لله إلى حد كبير، فال ال اللغات اللاتينية بتبقى بتشابه بعضيها شوية، يعني آه، ما فيش فيها م م يعني شبه أوي، ولكن طالما بتعرف تتكلم الإنجليزي أو بتعرف تقراه أو بتعرف تكتبه، فأنت بالنسبة لك هيبقى الأمر سهل يعني، مش هتبقى صعبة.
أوكي. آه. آه، كويّس جدًا. طَب وبعد ما اتعلّمت اللغات اللاتينية أو البرتغالي تحديدًا، يا ترى حبّيت الإنجليزي أكتر وقدّرته والّا حسّيت إن هو
لأ بس هو أضاف لي، يعني هو اللغة دي أضافت لي، يعني بقى بدل مثلًا ب4 لغات ب4 لغات ماشي في الخامسة ف ف ف فده كويّس بالنسبة لي يعني، فاهم؟ فده كويّس بالنسبة لي، فاتبسطت يعني.
أوكي، جميل. جميل. يعني هو بس آه، كويّس، أصل هو بعض الناس لمّا تتعلم لغات صعبة، تحب الإنجليزي أكتر بعد ما كانت كارهاه، ف
هو طبعًا أنت عارف الإنجليزي يعتبر بالنسبة لي هنا في البلد دي، هو اللغة الأم <chuckles> عارف هنا طبعًا العربي لا شيء، لا يعرفوا ل عنّه أي شيء، أي شيء. يعني في ناس في ناس بالعافية كده مثلًا لو أكلّمهم، تقُول لي: "شكرًا" فطبعًا هي طَب كويّس، طبعًا أنا أرُد أقُول العفو يقوم كمان باصص لي كده وضاحك <laughs> هو مش فاهم، هو عرف الكلمة دي وخلاص.
بالضبط. <chuckles> آه. طَب ت إمم. امم، أوكي. <laughs> أيوه، أيوه. طَب تعلُمَك للغات المختلفة سواء إنجليزي أو لغات لاتينية أو غيره، آمم، ده ممكن يأثر شوية في نطقك مثلًا في بعض الكلمات في اللغة العربية أو والّا دي ال اللغة الأم خلاص؟
لا، لا، لا، لأ، أنا أنا أنا أعشق اللغة العربية الفُصحى، إنّني أتحدث الفصحى بطلاقة ف بطلاقةٍ يعني ما <chuckles> فأنا باحب اللغة العربية، آه أنا باحب اللغة العربية دي لغتي الأم، أنا ت يعني أنا ب اتعلمتها ودرست قرآن و وأنا في ال أيام الدراسة ابتدائي وإعدادي وثانوي، كنت باحبه جدًا، كنت باحب اللغة العربية جدًا، بسبب المدرّسين وبسبب والدي ووالدتي كانوا بي م مهتمين جدًا باللغة العربية يعني، فما أقدرش أنساها يعني.
جميل. <laughs> كويّس بالإعراب، بالتشكيل كمان. <chuckles> إمم. طَب

أنا حسّيت إن أنا حّسيت إن أنا باكلّم نفسي، أو الراجل اللي قُدّامي دوّة أتحوّل والّا ما م مش آه أنا إيه اللي أنا أنا ما قُلتِش حاجة عيب يعني، ما شت <laughs> فأنا كان فاضل على الوقت بالضبط حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة يعني، يعني أنا طالع علشان أخدها مد آه مش وقته خالص. المهم فب أمّا بَصّ لي أوي كده، ف <tsk> أنا عرفت إن هو خلاص مش هيتكلم إنجليزي، فوأنا كمان هاتوه، رُحت جاي مطلَّع التليفون من جيبي، آآ ورُحت جاي كاتب ل بالعربي طبعًا عايز أروح محطة القطار، فبصّيت له كده، ف ورُحت جاي مورّي له التليفون، فراح جاي ابتسم آه والش ت ت ت ت وقعد يشرح بقى باللغة بتاعته، َطب قُل لي أنا فهمت إيه؟ <chuckles> ما أنا برضه ما فهمتش حاجة ف أ قُلت له طَب شاور يعني، أ أ أعمل له بإيدي كده، أعمل له بإيدي كده، فهو قال لي تخُش كده، وتطلع كده وبإيدك <laughs> طبعًا كنت لسه أول حاجة في ال في ال آه فشرح لي كده، وفَهّمني السكة تمشي إزاي يعني، أمشي كده شمال وأطلع مش عارف وبعد كده أخُش يمين في شمال، هالاقي المحطة في وشّي على طول. فأنا فهمت بالإشارة، وحاولت آخُدها واحدة واحدة كده، فعلًا وصلت، بس كان يا دوبَك القطر كان لسه داخل المحطة، يعني كان فاضل له دقيقة ويطلع.
آه آه ب "باقول طلاسم". <chuckles> إمم. إمم. آه، فما كانش وقته خالص يعني. إمم. إمم. كويس. إمم. إمم. "ما أنا كده مش هافهم برضه." بالضبط. إمم. <chuckles> بتتكلموا بالإشارة. <chuckles> كويس. آه، يعني وصلت بالضبط يعني. كويس إن أنت <laughs>
أ بال عالح على الحركرك يعني، كويس إن استشفّيت من إيده الإشارات.